อะฮะ ยาวมากอะ ที่จะ จะ นึก นึกออก ก็ยาวจริง ๆ อะไรเงี้ย อืม
อืม ใช่ครับ ครับ ซึ่งจริง ๆ แล้วเนี่ย ผมมองว่า มันก็ค่อนข้างจะทำให้เรา เขาเรียกว่าไรอะ เรื่อง เรื่องราวบางอย่างครับ นับวันมันก็จะยิ่งเรือนหายไปตาม ยุคสมัยใช่ไหม?
อะฮะ ครับ เออ แต่ใช่ ใช่ ๆ
ผมไม่รู้ว่า เด็กรุ่นเนี้ยเขาเรียนประวัติศาสตร์เหมือนเรา ๆ หรือเปล่า? สมัยอยุธยา สุโขทัย อะไรงี้ เหมือนกันหรือเปล่า? หรือว่าเขาเรียนเรื่องแบบประวัติศาสตร์แบบแตกแขนงออกไปทางไหนบ้างก็ไม่รู้
อืม ไม่แน่ใจเลยอะ แต่ว่าผมว่าน่าจะเดิม ๆ หรือไม่ อาจจะลดน้อยลงไปก็ด้วยก็ได้ อาจจะเหลือแค่ เหมือนยุคกลาง ยุดต้นมา แล้วก็ มาตอน เอ่อ มีตั้งกรุงเลย ผมว่าน่าจะแบบว่า น่าจะย่อลงมาเยอะอยู่อะ อืม
ครับ อืม ครับ หมายถึงว่าก็อาจจะไม่ได้ขุดลึกไปถึงต้นตอแต่ก่อนเหมือนที่เราเรียนกัน ก็อาจจะเป็นไปได้
ใช่ ใช่ ๆ น่า น่าจะเป็นไปได้อยู่ น่าจะแบบว่ามี มี มีต่างประเทศเพิ่มขึ้นมั้ง ผม ผมเดา ๆ นะ
คือ คือ บ ครับ คืออย่างผมเนี่ย เอ่อ ผมเติบโตในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมันเป็นจังหวัดที่เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยตรง ใช่ไหมครับ แต่คือ ในตำราเรียนน่ะ สมัยผมเรียนน่ะมันไม่มีเรื่องนี้นะคุณ
อะฮะ ครับ โอ้โฮ! ดีมาก ใช่ ๆ ผมชอบมาก อือฮึ
มัน มัน ประวัติศาสตร์วิชาเนี้ย เขาไม่ได้สอนเรื่องสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือว่าสงครามอะไรที่เกิดขึ้นในไทยนะ เขา
อ๋อ! ผม ตอนแรกก็ว่า ผมก็นึกอยู่ว่า ผมนึก จำ รู้ได้ไง คุณพ่อสอน ใช่ ๆ ไม่มี ไม่มีสอน
อา ครับ ใช่ มันจะไม่มีอยู่ในตำราเรียน ตำราเรียนของเรา ๆ เนี่ยมันจะมีแค่แบบ อ่า ประวัติศาสตร์ของแต่ละยุค แบบ อ่า รัตนโกสินทร์ อยุธยา สุโขทัย แค่นั้น
อือฮึ ใช่ ๆ เออ เยอะ เยอะนะ เยอะนะที่เขาไม่ยอมสอนน่ะ
ซึ่งอัจ เอาจริง ๆ แล้วเนี่ย ใช่ เอาจริง ๆ แล้ว ผมมองว่า ประวัติศาสตร์ นอกจากโรงเรียนเน้นสอนเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วเนี่ย เรื่องแยกย่อยอย่างอื่นน่ะ มันควรจะมีให้นักเรียน
อะฮะ ครับ ตาม ตามชุมชนก็ได้ คือตาม ตามจังหวัดนั้น ๆ ก็ได้ มันจะแบบว่า คือ ด แบบว่าตอนกาญจนบุรีอะ ตอนผมไปเที่ยวอะ มัน ส มันสนุกมากเลยนะ เพราะคุณพ่อเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ฟังอะ ไม่ว่าจะแบบว่าเพชรบูรณ์ ภูหินร่องกล้า หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ มันแบบว่า จริง ๆ อะ ถ้าเขา ปรับ ปรับเทคนิคการสอนนิดหนึ่งอะ แล้วเพิ่ม รายละ ละเอียดยิบย่อย แล้วก็เหมือนว่า โล เอ่อ โลเคชัน ปัจจุบะ ปัจจุบันอยู่ตรงไหนอะ เออ มันจะสนุกมากเลยอะ อย่างล่าสุดอะ ข่าวที่ผมรู้สึกแย่มากเลย ได้ยินเรื่องประวัติศาสตร์อะ คือที่กาญจนบุรี พิพิธภัณฑ์กำลังจะถูกปิดตัวลง เพราะว่าไม่มีเงิน
ใช่ ครับ ครับ ครับ อืม ใช่ ครับ อืม ครับ ครับ ซับ ครับ อืม อา อา ใช่ครับ ใช่ เพราะว่า
โอ้โฮ แล้วก็แบบ รับไม่ได้เลย เป็นเรื่องที่รับไม่ได้เลย เพราะ เพราะเราก็ไม่รู้ว่า
ครับ เขา เขาแบกมา ใช่